Ah, dis moi, j'ai un petit problème, heu, en ce moment. Enfin, c'est, au demeurant, c'est pas forcément un problème, mais en fait ça peut le devenir parce que ça crée comme une, heu, une petite zone d'ambiguïté, on va dire. C'est que, heu, bah, j'ai un bon ami à moi avec qui, heu, on on s'entend très, très bien, on a une belle, heu, complicité, on va dire et j'ai l'impression que pour lui, c'est en train de devenir, heu, un peu plus que ça et je pense que c'est pas qu'une impression puisque, bah, heu, je je lui ai je lui ai demandé de confirmer un petit peu mes soupçons, heu, la dernière fois que je l'ai eu au téléphone
Ouais. D'accord. OK.
et il a craqué, enfin il m'a dit que c'était un un devenu trop dur à porter et heu et que finalement, voilà, il avait des sentiments, heu, romantiques aussi, heu, pour moi.
Mmh mh.
Et donc depuis, je t'avoue que je sais pas quoi faire dans la mesure où, heu, en fait j'étais censée le rejoindre. Heu, parce qu'il habite du côté de Limoges et j'étais censée aller le voir, heu, pour passer un week-end ensemble, heu, faire un petit peu de randonnée, tout ça.
OK.
Et bon, je sais pas trop si je dois y aller ou pas, étant donné que de mon côté, c'est vrai que les sentiments sont, heu, bah, c'est des sentiments amicaux, hein, heu, qui sont forts malgré tout. On partage beaucoup de choses, mais par ailleurs, moi je suis aussi dans une relation, heu, bah, avec quelqu'un d'autre et et tu vois, il y a pas d'ambiguïté de mon côté, donc heu, je sais pas, je sais pas comment naviguer un petit peu ça et je sais pas si tu as des idées, heu, de ton côté.
Bah, heu, déjà, heu, ce que que tu ressentes, cette gêne, heu, c'est pas un il faut pas que tu te blâme en tout cas. Heu, je sais pas si c'est le cas ou pas, mais faut pas que tu te blâmes, c'est normal, tu es dans une relation, heu, tu as quelqu'un qui te fait part de de de sentiments que tu ne peux pas, heu, contrôler, hein, c'est vraiment lui qui ressent ça donc déj déjà ça c'est la 1re chose. Heu, maintenant, pour je vais je vais t'aider, on va clarifier un peu le tout, on va on va trouver une solution, hem
Mmh. Mmh mh.
cette personne-là, heu, vous êtes amis depuis combien de temps?
Heu, bah, en fait, on s'est rencontrés il y a pas si longtemps que ça. Heu, on préparait tous les 2 les concours, heu, de pour l'agrégation, le CAPES de philosophie et en fait c'ét bon, c'était pas une amitié qui était évidente parce qu'il est un petit peu plus âgé que moi et heu, mais en fait, on s'est tout de suite entendus, heu, bah, sur le plan déjà de scolaire un petit peu, puisqu'on préparait, heu, nos examens ensemble, et puis, heu, bah, on a vu qu'il y avait, heu heu, ouais, une, heu, une évidence, quoi. Enfin on on parlait un petit peu le même langage pour, heu, pour te dire ça, heu, simplement.
OK. D'accord. OK. Est-ce que, heu, ton ta ton copain actuel, la personne avec qui tu es, est un peu au courant de, heu, la dynamique qu'il y a entre toi et ton ami?
Ouais, alors c'est vrai que je lui, bah je lui cache pas grand-chose. Déjà parce qu'il y a pas, <chuckles> en tout cas de mon côté, il y a rien à cacher, et c'est vrai que je lui parle souvent de mon ami parce que, bah, pour, heu, telle ou telle chose hein parfois c'est aussi pour partager un petit peu des des vannes ou des choses qu'il m'ait qu'il m'a dites, et hem, et lui depuis le début, c'est c'est assez marrant du coup parce qu'il voit ça venir en fait et il me dit: «Mais en fait» d de son côté il y a absolument aucun doute sur le fait que ce soit pas «amical» entre guillemets et je lui ai dit que me que non, heu, qu'il était trop cynique, heu, qu'il était trop, heu, désabusé et en fait, bah, force est de constater que qu'il avait raison et qu'il avait vu ça venir, heu, bien avant moi, quoi.
Mmh mh. OK. Oui peut peut-être parfois, heu, en en entre hommes, heu, les ils arrivent à n les gens arrivent à quand même à détecter certains signaux, hem, mmh, peut mmh, le la chose, c'est que, hem, comment dire? Est-ce que toi de ton côté, tu as eu l'impression à un moment ou un autre de donner, heu, comment dire? Des signes que peut-être éventuellement la porte pouvait être un peu ouverte ou pas?
Mmh. <chuckles> Alors j'avoue que je me suis posée la question, hein et d'ailleurs ça rejoint un petit peu ce que tu disais au début de de pas se blâmer non plus. Heu, je j'en suis pas à me blâmer, c'est vrai, mais par contre je me suis posée la question, quoi. Je me suis dit, heu: «Est-ce que je l'ai pas encouragé d'une manière ou d'une autre?» Et en fait, heu, bah, en repassant un petit peu tout en revue, je me dis: «Non, parce que je lui parlais constamment». Alors pas pas pas tous les jours, tu vois? Mais, heu, on parlait de nos relations respectives. Bon, lui n'est plus dans une relation depuis.
Oui.
Heu, mais en fait oui, je lui je lui parlais régulièrement du fait que j'étais bien avec, heu, avec la personne avec qui j'étais. Que je ten j'étais dans une relation longue aussi, hein. Parce que ça fait, heu, ça va faire 9 ans qu'on est ensemble, donc c'est pas quelque chose, heu, qu'on peut secouer comme ça
OK. Bien sûr.
et heu et oui, il y avait pas de doute de ce côté-là. En fait, notre amitié, elle est vraiment, heu bah, on parle de choses profondes, tu vois? Mais je je pensais pas lui avoir donné des raisons de penser que ça pouvait être tendancieux ou, tu vois? Enfin, vraiment pas, hein.
Est-ce que est-ce que, dès le début, heu, quand vous vous avez commencé à échanger, à vous écrire, ainsi de suite, heu, tu lui as dit clairement que ça serait que c'est q un ami? Heu, est-ce que le mot a été prononcé ou pas?
Heu, je crois, ouais. Je je alors je lui ai pas dit, heu, dans le, hem, heu, comment dire? J'ai pas formulé en disant, heu: «Tu n'es qu'un ami», <chuckles> si tu vois ce que je veux dire? Mais heu, mais, tu vois? Parce que je voulais pas non plus, heu, heu c'est c'est s toujours délicat aussi quand on est une, heu, une fille aussi. Parce que je me dis: «À la fois tu peux avoir des soupçons, heu, de te dire voilà, peut-être que l'autre personne est intéressée» et je pense que bah, de son côté ça devait être un petit peu la même chose, hein. Parce que dès qu'il y a une amitié homme femme, heu, tout le monde est un petit peu, heu, suspicieux et et moi je me suis dit: «Mais, c'est c'est une forme de prétention que de dire, heu, ouais, heu: "je te confirme que ce ne sera qu'amical dès le début" comme s'il y avait vraiment un sous-entendu, que, heu, bah ce serait probablement autre chose, quoi». Du coup, bah je me suis pas dit, heu: «Je vais mettre des limites, heu, tout de suite», tu vois? Je me suis dit: «Bah non, heu, c'est amical, heu. Pour moi, il y a pas de il y a pas de raison de penser que c'est plus que ça, donc heu», mais j'ai peut-être été un peu naïve. Je sais pas ce que tu en penses?
Bien sûr, bien sûr. C'est vrai. Mmh mh, mmh mh. Alors, naïve non, non, bien sûr que non. Je veux dire, heu, heu, tu tu tu exprimes le fait que tu avais quand même posé, heu, certains jalons, même si effectivement, le dire de but en blanc comme ça, ça pourrait être un petit peu agressif et tu as raison. Hem, peut-être que c'est lui qui a aussi, heu, de son côté, heu, fait semblant de pas entendre le le le le message. Hem, est-ce que d'après toi, parce que tu as évoqué qu'il était en il était en couple à un moment, est-ce qu'il aurait pas ou est-ce qu'il t'a fait part, qu'il a quitté la personne avec qui il était parce qu'il voulait peut-être être avec quelqu'un d'autre et qui au final se retrouvait être, heu, toi?
Mmh. Heu, alors non, on en a longuement parlé et heu, alors c'est c'est pas très éloigné, hein, de ce que tu dis mais heu, justement, il m'a dit que, heu, cette période où on s'était retrouvé, heu, bah les 2 dans dans dans cette période de concours en fait, enfin de préparation au concours, ça lui avait aussi ouvert les yeux, heu, sur le fait que simplement il était plus épanoui en fait, hein, dans son couple. Et et pareil, c'est un couple, heu, i ils ont ils ont partagé quand même quelques années, heu, ils ont une enfant aussi, hein, donc heu, donc c'était pas simple et heu, par contre, oui, il m'a confirmé que que c'était pas lié à moi, quoi. Que c'était vraiment heu, qu'il avait développé ses sentiments en parallèle, mais qu'il savait déjà en fait que c'était fini, heu, à ce moment-là quoi, donc, heu. Et et pareil, hein, je rebondis sur ce que tu me dis par rapport au fait de, heu, de lui avoir parlé de mon compagnon, d'avoir dit que j'étais bien dans mon couple et tout. Heu, lui il m'en a parlé après il m'a dit: «Mais heu, c'est vrai que ça me blessait d'entendre ça, mais je voulais pas l'entendre, en fait». Il me disait: «Voilà, je je je faisais mine de pas, heu, <chuckles> que ça me traverse un petit peu sans sans» tu vois? Alors qu'il me dit: «Mais oui, j'aurais dû, heu», il m'a dit: «J'aurais dû me dire que, heu, bien sûr, tu m'avais dit ça, c'était pas pour rien, enfin que c'était aussi une forme de»
D'accord. Et oui. OK. Et ouais et oui. Mmh.
«d'avertissement et tout» et et c'est vrai que bon, ça a pas été simple, heu, à ce niveau-là.
Eh oui, c'est pour ça que c'était important, quand même, de clari clarif qu'on clarifie ça ensemble. C'est que c oui, c'est pas ta faute, c'est et bah et c'est lui qui a développé ces sentiments, heu, toi, tu as tu as posé des jalons et ta situation de façon très, très claire, donc heu, c'est pour ça que c'est c'est c'était important. Je voulais m'assurer que tu tu culpabilises pas, hem, maintenant ce que je peux te proposer, parce qu'il il faut à un moment avoir, heu, une solution, mine de rien, hem, je je je pense qu'il y a, heu, il y a comment dire? Heu, 2 trajectoires possibles, à mon avis, hem, la 1re, c'est tout simplement, peut-être, de couper net, clair, heu, les choses, heu, pour pour 2 raisons. 1, peut-être pour pas le faire trop souffrir, hem, et la 2e, c'est vis-à-vis de ton petit copain actuel, heu, parce que, heu, que tu peut-être, que tu restes amie avec quelqu'un qui, clairement, a d'autres intentions, heu, surtout si tu dois partir faire des le rejoindre dans des week-ends où tu es seule avec lui, par exemple, ou même si c'est dans un groupe. Heu, ça peut être, tu vois? Peut-être, potentiellement pour ton copain, je sais pas ce que tu en penses mais heu, problématique. La 2e solution qu que tu pourrais, heu, adopter, hem, c'est, heu, tout simplement de lui dire, heu: «On reste amis, je comprends tes sentiments», heu, tout ça mais par contre, on se verra pas en physique, heu, ce qui fait que, peut-être, à ce compte-là, heu, vis-à-vis de ton petit ami, c'est peut-être plus acceptable parce que c'est des messages et du coup, il y a peut-être l'assurance que, heu, même si, heu, il se passera rien, heu, tu l'as tu as été très claire mais qu'il lui n'ait pas, il y ait pas une tentative de sa part de, hem, heu, tu vois? De se rapprocher, heu, je je sais pas trop ce que tu en penses? Quelle quelle quelle, heu, quelle solution te paraît la meilleure?
Mmh. Ouais. <chuckles> Ouais. Mmh mh, ouais. Mmh mh. Ouais. Mmh. Eh ouais. Eh ben, en fait, tu as mis le doigt sur, heu sur, heu, bah, justement, un des problèmes que j'ai avec ça, c'est que, heu, bon, il est clair que, du coup, je pense pas que je vais y aller, hein. En l'état, heu, c'est vrai que, bah, ça ça fait quelques quelques semaines, quand même, qu'il m'a confessé ses sentiments, hein et et donc, ça me travaille un petit peu et et en fait, je me dis: «Ouais, non, c'est c'est carrément une mauvaise idée», hein. Je pense que je le sais au fond de moi. Même s'il m'a assuré, en fait, que de son côté ça pouvait rester platonique, heu, que qu'il avait les meilleures intentions et que, hem et qu'il comprenait que, heu, que je partage pas ses sentiments romantiques, on va dire mais qu'il mettait notre relation, quand même, au-dessus de ça et que, heu et que pour lui c'était plus, plus important, en fait, qu'on puisse quand même, heu, être amis plutôt que, heu, que, voilà, que nos sentiments soient partagés. Et en fait, heu, je pense que tu as raison, ce sera pas tenable, heu, dans le sens où, bah, si j'y vais concrètement soit, heu, quelque part il va il va souffrir mais ne rien dire, <chuckles> donc c'est pas idéal, heu et et puis, heu, d'un d'un autre côté, peut-être, heu, que mon compagnon sera sera très inquiet. Peut-être que bon, lui pour le moment, i il sourit plutôt de cette situation parce qu'il a confiance en moi aussi mais effectivement, je pense que c'est pas tenable, donc heu, à minima, il va falloir que je
Ouais. D'accord. Possible, c'est possible.
que je clarifie ça avec lui et et même si ça fait pas plaisir, heu, que j'annule en tout cas, déjà ce week-end. Et heu et que peut-être, heu, ouais, on passe à une amitié plus à distance, heu, alors, avec, peut-être, des appels mais oui, ça me semble dur de de conserver la relation et et en fait, j'en suis un petit peu triste, quoi.
Mmh mh. Je je comprends que tu aies que tu aies cette tristesse, mais heu peut-être que c'est aussi quelque chose qui peut être, si tu le si tu peut-être, tu changes ta perspective là-dessus, heu, peut-être u une un apprentissage. C'est-à-dire que, peut-être qu'aujourd'hui, effectivement, tu perdras potentiellement un un ami, heu, que tu aimais bien mais heu, potentiellement, à l'avenir, tu en garderas peut-être beaucoup plus. Dans le sens où la façon dont cette dynamique de relation s'est passée, la façon dont tu as posé tes jalons et quand même, ça crée du sentiment en face. Peut-être que la prochaine fois, effectivement, tu au tu seras un tout petit peu plus directe, un tout petit peu plus claire, un tout petit peu plus, tu vois? A attentive, heu, pour éviter que, peut-être, ce genre de situation, heu, se passe de la même chose et du coup, tu pourrais conserver des amis. C'est, peut-être, c'est, à mon avis, heu, un peut-être un mal pour un bien. Qu'est-ce que tu en penses?
Mmh. Mmh. Oui, je pense que, ben, en fait, c'est c'est toujours triste, heu, à admettre, hein, parce que, quelque part, ça suppose, quand même, d'être un petit peu méfiant et tout mais en même temps je pense que, bah, c'est nécessaire, hein, parfois, pour éviter que que ça en arrive là. Bon, là, heureusement, ça a pas fait de de gros dégâts, j'ai envie de dire. À part, peut-être, de son côté. Je sais pas comment il le vit, heu, actuellement. Mais en tout cas, bon, je suis contente qu'on ait pu, au moins, en parler et puis le fait d'avoir eu ton retour comme ça, heu et puis, heu, un petit peu de recul critique aussi sur, heu, sur cette situation. Bah, ouais, ça va me permettre, heu, bah, peut-être de mettre un stop, hein, à cette relation. En tout cas, un petit peu de distance et puis d'aborder les prochaines, heu, plus sereinement, on va dire donc heu, je te remercie, en tout cas, hein, pour tes conseils, heu
Bien sûr, bien sûr. Mmh mh. Eh, beh, écoute, ça m'a fait plaisir et beau courage à toi.